Oui, alors c'est c'est très drôle que tu en parles, parce que, justement, la semaine dernière, je suis, heu j'ai voulu, un petit peu, hem, entre guillemets: «jouer», avec une IA et je me suis aperçu que, heu, je suis tombé, heu, sur une IA qui me permettait de donner toute la partie script pour une vidéo, et hem, et rien que ça, ça fait un un un un temps, un un gain de temps juste extraordinaire, quoi. Alors, je l'ai pas encore, hem, heu, fait de façon réelle, mais rien que sur le papier, je me suis dit: «Mais c'est p c'est carrément bluffant, le le temps que je mette à écrire ces ces vidéos, là, c'est déjà tout prêt, quoi».
Mmh mh. Ouais! Ouais! Mmh mh. Mouais, ouais, ça pourrait, peut-être, être, tu vois, être, heu, une solution à creuser aussi, bah, pour te faire gagner un petit peu de temps et surtout, heu, te reconcentrer sur ce que tu aimes. Parce que c'est qua quand on se met à son compte, hein, c'est quand même, pour faire ce qu'on aime et p et pas le reste! <laughs> Ouais, donc, heu, voilà, i il faut pas, non plus, se dégoûter, hein, de son projet, parce qu'il y a trop de choses à côté qu'on n'arrive pas à gérer ou, en tout cas, heu, qui sont, heu heu, pardon pour l'expression, mais un peu saoulantes. Heu, voilà, donc, heu, ouais, ouais, ça peut être ça peut être pas mal, peut-être.
Mmh. Exactement. Exactement! <chuckles> Oui, tout à fait. Non, non, heu heu, c'est <clears throat> c'est une excellente idée, heu, d'autant plus que je donne des formations, <clears throat> pardon, essentiellement pour, heu, pour que les personnes sortent du métro-boulot-dodo, et heu, je suis en train de retourner dans un métro-boulot-dodo, heu. Donc, heu, c'est c'est totalement, heu, ze j'allais dire absurde de de démontrer quelque chose à des personnes et je me l'applique pas. Heu
Oui! <chuckles> Ouais. C'est c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, hein?
C'est c'est c'est vraiment pas faux, en fait, hein? <laughs> C'est ça, c'est exactement ça. Alors là, ça, tu, heu, là, je crois que tu as tu as visé en en plein cœur, en effet, oui. C'est c'est la partie où, heu mais, en même temps, c'est pour ça que que je l'ai fait et que je continue à le faire. C'est que ça demande du temps donc, heu, pour moi c'était, heu, c'est ç ça demande de l'énergie parce que je veux que les personnes ne rentrent pas dans un cursus, heu, tel que j'ai pu le vivre à une certaine période et que beaucoup de personnes le vivent également.
<laughs> Ça se vérifie, hein? <laughs> Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et là, justement, ces ces tâches, heu, administratives et cetera, paperasse, enfin bref, tout ce que tu m'as décrit, est-ce que, heu, ça te prend, on va dire, hem, trop de temps? Dans le sens où tu en arrives, de temps en temps, à te dire: <lip trill> «J'ai plus vraiment, plus envie de tout ça, quoi»?
Mmh.